Hallo, schönen guten Morgen. Wie geht's dir heute?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
Ja, danke. Mir geht's okay. Ich bin so 'n bisschen enttäuscht, heute ist Wochenende und es regnet bei uns wieder wie wahnsinnig. Irgendwie ist es jetzt schon so das 10. Wochenende oder so in Folge, wo es regnet. <chuckles> Und ja, so langsam gehen mir die Ideen aus, was wir machen können, aber i ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir uns heute mal wieder Fotoalben an.
Mhm. Oh. Oh, ne. Oh ja, das ist 'ne gute Idee. Hast du davon 'ne Menge?
Äh, n jein, also ich habe, ähm, aus meiner Kindheit einige Fotos, die meine Eltern gemacht haben, die habe ich mir jetzt irgendwann mal mitgenommen, die sind jetzt bei mir. Und dann habe ich, äh, die Fotos aus meiner Jugend, die ich selber gemacht habe.
Mhm. Ja.
Und von den Kindern eigentlich nur am Anfang Fotos und, ähm, wirklich in Fotoalben. Und dann habe ich es leider hm?
Irgendwelche Ja, das ist
Ja, dann habe ich die Fotos einfach nicht mehr entwickeln lassen oder ausgedruckt. Und die sind jetzt im Internet oder auf meinem Computer, so. Mhm.
Mhm. Oh, ja, das ist gut. Ähm, hast du denn irgendwelche Filme, so über dich, oder?
Ja. Also, ähm, mein Vater, der hat früher von uns mit Super 8 gefilmt. Aber ich weiß gar nicht, wo die sind. <laughs> U-Und das w war auch so kompliziert, die abzuspielen. Ich könnte das ja heute gar nicht. Und, äh, ja. Und bei dir?
Oh. Nein. Ja, aber weißt du, da musst du mal, äh, nachhaken, weil das wäre doch schön, oder nicht?
Ja. Ja, klar. Ja, klar. Has hast du auch so alte Filme? Hast du die mal umwandeln lassen, oder?
Ne, alte Filme leider nicht. Weißt du, das, ähm ähm, meine Eltern hatten keine solche Kamera und ja, leider. Ähm. Äh, Bilder, ja klar, äh, haben wir habe ich. Und ich habe die auch so mitgenommen, weißt du, von meinem Elternhaus und, ähm, habe die hier zu Hause. Muss ich nochmal digitalisieren, damit, wenn irgendwas passiert, w weißt du, dann hat man sie eben noch, und
Mhm. Mhm. Ja. Ah. Okay. Ja, ja, ja, ja, genau. Hast du die jetzt i in irgendwie in so Boxen, oder hast du die in Alben geklebt?
Ähm. Ja, in in meine Mutter hat 'n, äh, Album gemacht und, ähm, ja, da sind sie alle gut aufgehoben. Wie gesagt, nur wenn irgendwann mal 'n Feuer ist oder irgendwas, weißt du, dann, wenn du die nicht digi digitalisiert hast und die in die Cloud machst, ähm, d dann kannst die vielleicht verlieren.
Ja. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Und das wäre schade, ne? Also denn denn ich erinnere mich gerne an Sachen, wenn ich Fotos anschaue.
Oh. Ja. <laughs> Was was bringt das denn in dir hervor? Nostalgie?
<chuckles> Ja, Nostalgie, aber ich e erinnere mich dann auch wieder, oder, ähm ich ich glaube auch nicht, dass ich es vergessen habe, aber, äh, das ist nicht mehr so aktuell aufrufbar. Ähm, wenn ich dann so 'n Foto sehe, jetzt zum Beispiel aus irgend 'nem Urlaub, in dem ich war, in dem ich 6 war oder so, dann fallen mir ganz viele andere Sachen noch neben dem Foto wieder ein.
Mhm. Ja, ja, ge genau.
Also, das ist ja, geht's dir auch so? Das ist irgendwie so 'n kleiner Anstoß nur und auf einmal purzeln in die Erinnerung.
Ja. Ja, genau. Weißt du, ich war, ähm, äh, äh nach 30 Jahren hatte ich wieder meine Kindesfreunde getroffen. Okay? 30 Jahre nicht gesehen. Und dann haben äh, die hatten auch noch 'n paar Bilder. Okay? Und, e 1. wusste ich nicht, dass die existieren. Und, ähm, äh, 2. waren manche sogar besser als die, die ich hatte. Weißt du? Ähm, und das war das war 'ne schöne Überraschung. Weißt du, da sieht man sich als Kind wieder und, ähm
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm, mhm. Ja, auf jeden Fall. Das macht dann auch Spaß, wenn man mit mehreren quasi Bilder austauscht, ne? Also, ja, wenn man sich zusammensetzt und zusammen Fotos anguckt und dann kommt noch viel mehr von diesen alten Erinnerungen wieder hoch.
Ja. Weißt du, da ist 'ne, ähm <clicks tongue> ich weiß nicht, wo das ist, aber da ist 'ne Software, die du, ähm da scannst du dein, äh, Bild rein, ja? Und was das denn macht, ist, das bringt dich zum Leben. Ähm.
Mhm. <chuckles> Wie geht das denn?
J ja, ich weiß auch nicht, also die, hm dann au fängst du auf einmal dich an zu bewegen, äh, deine Lippen, deine Augen, ähm, dein Kopf. Ja, genau, genau, aber das ist so, so echt, äh, dass man, äh muss wohl 'n Stück KI sein, weißt du? Ähm. Aber das ist so echt, da denkst du: „Oh Mann“. Ähm.
Oh, okay, so 'ne Animation, ja. Ja, ja, ja. <chuckles> Ja, ja, ja, interessant. Ja, Wahnsinn, was mit der Technik heutzutage geht, ne? <chuckles>
Ja, kann ich dir sagen, also, ist schon 'n gutes Ding. Ähm. J ja, was, äh, ist da denn ein Bild, das du
Ja, ja. Mhm.
besonders dass dir besonders gut gefällt oder dass dir dir die meisten Erinnerungen, ähm ja.
Ja. Ja, also ich habe ein Bild tatsächlich, das gefällt mir besonders gut, ähm. Und zwar ist das das Bild von meiner Taufe. Also, als ich 'n Baby war und meine Mutter hält mich auf dem Arm, ihr ihr Mann steht daneben, auf der anderen Seite steht ihre Schwester. Ähm, ich kann mich da natürlich an nichts erinnern, ich war 'n Baby, aber ich gucke mir das so gerne an, weil ich mir denke: „Mensch, wie jung meine Eltern waren, als sie mich bekommen haben.“ Also, die sehen auf dem Foto aus wie Teenager. Teenager waren sie nicht mehr, aber halt jung, ne? Und ich gucke mir das so gerne an. Ich finde das irgendwie so interessant, also. So, weil ich mich halt auch nicht mehr daran erinnern kann, dass sie jemals so jung aussahen, ne? Ja, irgendwie ist das so 'n Foto, was immer in meinem Kopf ist.
Mhm. Ja. Ja. Ähm. Ja, weißt du, das ist Ja, ja. Also, wir haben auch Bilder, wo meine Mutter 'n 'n Kind war, weißt du, so in den
Mhm.
ja, so v 43, 44, ähm, und
Mhm.
Ja, ist preislos. Weißt du, mein Onkel steht da und, ähm, noch ‘n anderer Onkel, der nicht mehr lebt und also es weißt du, ist alles, dass, ähm
Ja.
äh, schwer, also, es ist, äh, ei so ein Bild sagt alles sozusagen, weißt du? Und, ähm, wenn meine Mutter sich das anguckt, dann ist sie immer noch emotional. Jedes Mal, jedes Mal und, ähm
Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Sind das dann schwarz-weiß Fotos noch, oder? Ja, ja. Das das macht die Fotos auch nochmal so besonders, ne? Wenn man man sieht schon: „Oh, die müssen schon wirklich alt sein und“, äh, j ja, sind noch irgendwie nostalgischer so, ne? Das ist
Ja, ja, klar, klar. Schwarz-weiß. Du weißt, es gibt da auch Software, wo du die Bilder reinscannst und dann dann wird das in äh, ja, wird das in Farbe gemacht. Ähm
<laughs> Nachträglich färben. Mhm. Ja. Ne, aber das möchte ich gar nicht. Ich finde es irgendwie so richtig schön, diese alten schwarz-weiss-Fotos. Ich finde es auch so lustig, wenn dann die Familien also jetzt die Familie von meiner Mutter, die hatte dann sie selber hatte 6 Geschwister, wie sie dann so a nebeneinander aufgereiht, immer in in schönsten Sonntagsklamotten da stehen für den Fotografen. Ja, und unsere Fotos sind jetzt immer ganz anders. Dann sagt immer einer: „Ja, äh, jetzt machen wir mal ‘n Selfie, ne? <chuckles> und alle Smile“ <chuckles> und dann <chuckles> ja, aber man ist n nicht wirklich, äh, so wie früher, al ja.
Mhm. Hm. Ne, na klar. Weißt du, ich habe äh, hm, war bei meiner Mutter habe, hm sind wir durch die Bilder so gegangen und da war, äh, ein Bild, das habe ich auch mitgenommen, äh, von meinen Urgroßeltern, als die geheiratet haben, so ‘n, ähm, äh, hm, ja wie so ‘n Hochzeitsfoto, okay, und das
Mhm. Ja. Ja, ja, ja, auch von Kameramann aufgenommen und so, ne?
Ja, genau, also das war das ist sehr speziell. Das war, ähm, in 1897 oder so gemacht worden, ähm, in einem Laden, der heute noch existiert, okay?
Oh, wow. Oh, wirklich? Hm.
Ja, vielleicht nein, vielleicht vor fünf Jahren hat er noch existiert. Ich habe da nicht mehr nach aber aber immerhin. Und, ähm, da ko ich ich konnte kaum glauben, die sahen aus wie, ähm ähm, Leute aus dem Wilden Westen. Weißt du, dass du äh, hm hm, ja, hättest du in Film stecken können und dann wären sie w hätten sie da reingepasst. Ähm, und das ist vor über 100 Jahren, mann, hör mal zu, das ist
Mhm. Mhm. Ja. <giggles> Ja. Ja. Ja. Ja. Wahnsinn, wahnsinn. Und wie ist die Qualität? Ist es schon ziemlich vergilbt? Ne, ist noch gut? Mhm.
<groans> Gut, gut, gut. Also, für die 1890er ist ist kaum zu glauben.
Ja. Ja, ja, toll. Ja, da da da waren die Fil die, äh, Bilder, ähm, vielleicht noch ‘n bisschen höherwertig. Also, irgendwann so zwischendurch, so grade so, ähm, ich weiß nicht, aus den 80ern oder so, die Fotos, die sind bei mir schon total vergilbt, wo ich mir denke, ah ja, schade, hätte ich mal besser vorher digitalisiert, ja.
Das ist schon mal ne Erinnerst du dich noch an die Polaroids?
Oh ja, ja, genau.
Wo das Bild sofort rausgekommen ist? Weißt du, das war ja das war ja der Hit. Ähm, die die waren nie so gut. Weißt du, die Qualität war ne, ähm, aber konnte man sich
Genau. Ja. Mhm, mhm. Ja, da ging die Farbe schnell weg, ja.
Ja, genau, ähm, und war nicht sehr klar. Also, es ist, hm aber da konnte man das konnte man sofort haben. Und das war natürlich der Hit, weißt du? Ähm
Ne, mhm. Ja klar, ja klar. Heute guckst du aufs Handy und siehst dich, aber das ging früher halt nicht, ne? Da war das wirklich toll. Mhm.
Musste erst entwickelt werden. Ne, musste erst entwickelt werden. Ich weiß noch, das haben wir da gemacht, dann, ähm muss man den Film da zu so zum Laden nehmen und dann 'ne Woche später kommt man zurück, ne? <laughs>
<chuckles> Ja, ja, ja, genau. Du wusstest gar nicht, ähm ja, wie werden die Fotos überhaupt, ne? Ich hatte das auch manchmal, da wurde kein einziges was. Keine Ahnung, weil da irgendwie Licht auf den Film gekommen war oder so. Ja, und dann hast du Pech gehabt, der Urlaub war vorbei <laughs> und du hattest keine Fotos.
Ha haben sie die Bilder? Ja. Und du musstest noch bezahlen für die, ähm, Entwicklung, weißt du? Ähm, ja, weiß ich und dann kommen die Bilder nicht raus und also, äh, Schweinerei. Aber, i ich ja, so war es. Und, natürlich heu heute weißt du mit dem Telefon und, ähm
Mhm. Ja, das war teuer, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, also es werden noch nicht mal mehr die Kameras mit rumgeschleppt, ne? Ob also die Fotokameras jetzt. Ich als meine Kinder klein waren, am Anfang hatte ich das noch, so 'ne Spiegelreflexkamera, aber das war mir dann irgendwann auch zu lästig und so viel besser waren die Bilder auch nicht, dass ich immer das Ding mit mir rumgeschleppt hatte. Ja, und jetzt nimmt jeder einfach das Handy.
Ne. Ne. Ja, kannst du dir das vorstellen, was für 'n was für 'n Fortschritt, weißt du, und also ich möchte, auch wenn ich, äh, äh, 'n Film hätte von meinem Vater, der nicht mehr lebt, also das wäre, äh, preislos, weißt du, preislos. Äh, aber man denkt ja, ich oder wenigstens ich denke nicht so f voraus, weißt du, und jetzt, ähm, na ja. Ja, jetzt ist es zu spät und es ist, was es ist, da muss einfach das Gedächtnis dann einspringen und
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm, mhm. Ja. Ja, ja, genau. Und, ich ich finde generell, ähm, wenn man sich mit anderen dann unterhält, jetzt du zum Beispiel mit deiner Mutter oder so, es kommen dann noch immer andere Erinnerungen hoch, ne, jetzt zum Beispiel an deinen Vater. Und genauso ist es mit Fotos, die sind auch nur so 'n kleiner Anstoß. Wenn man die zusammen anschaut, dann kommen immer noch mehr Erinnerungen, als wenn man alleine darüber nachdenkt.
Mhm. Ja Ja. Ja, das das stimmt und, äh, das ist sehr emo d also ich werde da sehr emotional, weißt du, wenn ich so die Bilder sehe aus den 80ern und, ähm manche Leute leben nicht mehr, weißt du, und ähm
Ja. Mhm, mhm, ja. Ja, ja, das auch, ja. Das stimmt.
Ähm Ja. Und die die weißt du die meine Kindheit, wenn ich da so die Bilder ansehe, die sieht doch ziemlich heil aus, weißt du? Ähm, auch wenn man das heute z zu heutigen Tag vergleicht, was, ähm
Mhm. Mhm. Ja.
was Leute wie Leute aufwachsen, weißt du? Ähm.
Ja, ich ich kann verstehen. Mhm. Mhm. Ja, ich kann dich verstehen.
War 'ne es war 'ne einfache Zeit, aber, äh, das war völlig okay, weißt du?
Ja. Ja, und es ist ja schön, dass man so im Nachhinein dass eher die schönen Erinnerungen an die Kindheit so überwiegen und man sagen kann, man hatte eigentlich 'ne gute Kindheit, ne? Ähm.
Genau, jau. Und und auch wenn man das, weißt du, zu heute vergleicht. Ähm
Ja, ja. Ja. Ja.
wir hatten einfach nicht die die schlechten, äh, Einflüsse, die so heute einfach so einfach kommen, weißt du? Ähm.
Durch die sozialen Medien und so?
Ja, genau, also den den Dreck, der der geschleudert wird und, ähm
Ja. Ah, das auch, ja. Ja.
äh, das, äh hatten wir einfach nicht, weißt du? Das ist.
Ne, und ich glaube auch, also dadurch, dass wir diese sozia die sozialen Medien nicht hatten, waren wir einfach auch dazu gezwungen und es war ja auch gut, dass wir zum Beispiel nach der Schule mit den Nachbarskindern gespielt haben, ne? Da saß nicht jeder vor seinem Handy oder vor seinem iPad und hat sich da irgendwelche TikTok-Videos angeguckt. Ne, man ging zu den Nachbarskindern und hat geklingelt, oder bei einem selber wurde geklingelt und dann war man draußen und unter Leuten.
Ja. Ja, ja, das stimmt. Kannst du dir heute vorstellen, dass einfach einer rüberkommt und klingelt?
Ne, ne? Das machen die nicht mehr. Ja.
Ne, bist du ja, also bist du bescheuert, sowas geht doch nicht. Und dann mu und wenn und wenn's auch geht, dann dann muss jeder 'ne Erlaubnis haben von den Eltern und dann also so so was.
Ja. Ja. Ja, ja, eben, die Eltern sprechen das vorher alles ab. Okay, nächste Woche an dem Tag zwischen 2 und 4. <chuckles> Ah doch, es muss alles ja, das machen nicht mehr die Kinder selber. Mhm.
Äh, ja. Und nicht zu spontan, weißt du? Ähm, weil spontan könnte Gefahr bedeuten. Und, ähm, ja, das kann man ja nicht haben. Weißt du das einfach nicht so.
Ja. Ja. Ne, ne. Das stimmt. Ja, aber gut.
Hey, höre mal zu. Gutes Gespräch, ja?
Ja, ich danke dir auch und, äh, bis später mal.
Ja, bis später. Gut. Tschüss.
Tschüss.